Dis moi, j'ai j'ai besoin de de me confier à toi, hem, parce qu'en ce moment, je ressens, heu
Mmh mh.
énormément de, hem, de colère, heu, en tous cas, de sentiments très désagréables envers mes collègues, hem, au travail
D'accord. Ouais.
heu, parce que ça fait, heu, plusieurs mois que, heu, en fait, la nouvelle direction s'acharne sur moi.
Mmh.
Tu vois, ça fait 20 ans que je suis dans dans mon entreprise et là, ouais, ça fait 1 an et 1/2 à peu près, 1 an et 1/2, 2 ans qu'il y a une nouvelle direction. Heu et hem, bah, je suis un peu le bouc émissaire, heu, parce que j'ai plusieurs casquettes et puis, heu, j'ai, heu, j'ai une fo une forte ancienneté. Donc ça déplaît, hem, ça leur déplaît, heu, dans un sens parce que, bah, j'en sais plus qu'eux sur l'entreprise.
Mmh. Ouais, d'accord, je vois bien, ouais.
Et puis, hem, du coup, heu, bah, là, en fait, heu, je ressens, heu, je ressens un acharnement, heu, de leur part. Heu, ils disent, on va dire, heu, tout et leur contraire. Heu, alors c'est une double direction. Alors, déjà, c'est pas évident pour qu'ils se mettent d'accord entre eux et qu'en plus, ils suivent le la on va dire, les les directives qu'ils qu'ils ont pu me donner.
Mmh. Mmh. Ouais, d'accord, donc toi, tu te retrouves, heu, si je comprends bien, un petit peu au milieu, donc de tous ces bouleversements avec, heu, ben, en fait, cet avantage près, que toi, tu connais bien le l'entreprise, en l'occurrence puisque ça fait, heu, 20 ans que tu es là. Donc effectivement, en fait, c'est un petit peu compliqué, si je comprends bien, parce que c'est à à double tranchant, en fait, parce que ça pourrait être, à la fois, un atout, heu, d'avoir quelqu'un comme toi qui connaît bien, heu, qui connaît bien la boîte, qui connaît bien ses fonctionnements, qui, heu, a plusieurs casquettes, hein, comme tu le dis aussi. Et puis, en même temps, peut-être que, ben, eux l'interprètent un petit peu comme une menace dans le sens où, heu, où ils essaient de prendre leur marque et puis, heu, beh, ils voient que toi, à côté, tu es déjà bien rodée et et donc peut-être que c'est pour ça aussi que, hem, que tu ressens un petit peu cet acharnement. Est-ce que tu as pu en parler un peu autour de toi? Est-ce que tu as des soutiens ou heu, ou pas du tout?
Et Oui, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah, justement, en fait, j'ai pu en parler, heu, auprès de mes collègues, hem et heu et puis, ils ont pu enfin, mes collègues ont ont pu assister aussi à à des à à des propos, heu, qui étaient tenus à mon égard qui, hem, qui étaient pas qui étaient vraiment pas sympas et surtout injustes. Et hem, si tu veux, en off, heu, les ils vont venir me voir pour me dire: «Oh là là, heu, c'est pas cool. Comment ils t'ont parlé heu», heu, enfin, tu vois, des des choses comme ça. Mais heu, comme je leur dis, je fais: «Beh», je fais: «Merci, heu, merci de de voilà, de confirmer, qu'on va dire, le problème ne vient pas de moi», heu, ce qui est déjà assez, heu, bah, rassurant parce que c'est pas moi qui me fais mon film
Ouais. Mmh. Mmh.
et hem heu, comme je comme je leur dis: «Heu, bah, vous faites rien?» Donc vous êtes, v tu vois, i ils, heu, ils, heu, ils voient les choses, ils entendent les choses, ils donc ils conscientisent parce qu'ils viennent me voir pour me dire heu, bah qu'ils sont pas d'accord avec ce qui s'est passé
Mais oui. Mmh.
mais il se passe rien.
Ouais, mais je comprends hein, j'entends ta frustration, ça peut être heu, en fait à la fois heu, assez paradoxal parce que, comme tu le dis, ils viennent te voir, donc, quelque part, tout le monde a a noté qu'il y avait un problème hein. Tout le monde est témoin un petit peu de ce qui se passe, heu, dans l'entreprise, et en fait, tu as des soutiens, sauf que heu, ces soutiens s'évaporent un petit peu au moment où, heu, où ça devient public ou peut-être les responsables sont directement impliqués, et là, bah c'est un petit peu, du chacun pour soi quoi et et c'est vrai que ça peut être vécu comme heu, bah comme quelque chose de de terrible et d'un petit peu injuste. Heu, dans le sens où alors à la fois tout le monde protège sa sa peau un petit peu et en même temps toi derrière tu te sens heu, à la fois soutenue et pas soutenue quoi, donc ça doit être un petit peu compliqué à naviguer ouais cette situation.
Oui. C'est exactement ça. Ah bah, heu Ouais beh, c'est exactement ça, tu as tout à fait, heu, cerné, heu, la situation. Hem, sachant que bah si tu veux, moi, heu, comme j'ai plusieurs, heu, casquettes notamment tu vois, je suis, heu, assistante de direction donc heu, hem plus, heu, j'ai tout le domaine heu, ressources humaines donc si tu veux il y a beaucoup de choses où on vient me voir heu, pour avoir des informations, pour heu, contrôler hem si c'est légal ou pas, tu vois des choses comme ça, et j'ai toujours, heu, eu à cœur, heu, parce que moi je ne supporte pas l'injustice, heu, j'ai toujours eu à cœur tu vois de de défendre, heu, mes collègues qui auraient pu être en en situation hem, heu, enfin enfin où où leurs droits
Mmh. Je comprends ouais. Un petit peu en porte-à-faux peut-être vis-à-vis de la direction ou des choses comme ça, c'est ça?
Bah en fait hem, heu, alors j'essaye de touj de le faire toujours de manière bienveillante et, heu, et tu vois ne pas tomber dans des mmh, d dans de l'insolence ou, heu, ou de l'irré enfin de pas être respectueuse. Hem, donc ça, je fais toujours attention donc je signale toujours heu, avec des des faits, avec, heu, hem une procédure, heu, tu vois, le selon la convention collective ou des choses comme ça. Heu, pour que heu, je ne mette pas moi de l'émotion dedans, pour pas qu'ils sentent heu: «Bah oui, heu, bah c'est sa copine. Alors du coup, tu vois, elle va la défendre.» Non, pas du tout. Hem, mais, heu, donc, heu, tu vois, j'ai j'ai j'ai œuvré pour beaucoup d'entre eux.
Ouais. Mmh. D'accord.
Et là, au moment où, heu, bah, moi je suis en, mmh, je suis en faiblesse, heu, enfin je suis je suis épuisée, heu, j'ai enfin tu vois ça ça m'oppresse, heu, du coup maintenant j'ai un j'ai la boule au ventre, tu vois, quand j'arrive au boulot.
Mmh mh. Mmh, c'est pas facile. Oui.
Et heu et je sais jamais à quoi m'attendre, du coup, de ce qu'il va me tomber dans au fur et à mesure de la journée et le fait que, tu vois, mes collègues partagent, heu, ce côté injustice mais qu'ils n'agissent pas, heu, bah, j'ai aussi de la rancœur vis-à-vis d'eux.
Oui, non mais j'entends ce que tu dis, hein, ça doit être, heu, vraiment très compliqué. En tout cas tu tu fais preuve de beaucoup de courage déjà de partager ça. C'est pas forcément évident de le nommer, hein, surtout si, heu, bah, comme tu dis en fait, à travers aussi ton rôle au sein de l'entreprise, c'est des personnes que tu as été amenée, heu, à aider. Aussi peut-être à formuler certaines problématiques, heu, à essayer d'arranger un petit peu leur situation aussi de manière, bien sûr, heu, toujours impartiale, neutre, heu, et diplomate et tu peux avoir le le sentiment que du coup, c'est, mmh, en fait tu es un petit peu lésée dans le sens où ils ne te renvoient pas la pareille au moment où toi tu te retrouves en difficulté et et ça c'est vrai que le le sentiment d'isolement, heu, vis-à-vis de la direction, hein, qui qui n'est par ailleurs pas très sympathique, hein, à ton égard, heu, c'est vrai que ça peut être, heu, très compliqué. Est-ce que, quand tu rentres, heu, chez toi justement ou même parfois dans dans le cadre d'une pause ou ou ou peut-être, heu, au d à l'heure du déjeuner, tu arrives quand même à t'aménager des temps où où tu arrives un petit peu à décompresser, à penser à autre chose ou c'est vraiment, hem, omniprésent on va dire, heu, dans ta vie, ces sentiments?
Ouais. Exact. Mmh. Alors, au cours dans dans le courant de la journée, en fait, heu, j'arrive pas à, mmh, à à me déconnecter parce que je je reste sur place. Donc, tu vois, les pauses café, enfin tu tu vois les pauses, heu, au milieu de journée et heu, la pause déjeuner, heu, c'est avec, heu, c'est avec, heu, l'ensemble, enfin, une grosse partie de mes collègues avec qui, heu, on s'entend très, très bien. Mais, hem, comme ils, heu, comme ils, heu, enfin, tout le monde ressasse, tu vois, pendant le déjeuner, heu, ce qu'ils ont pu entendre, heu, dans, heu, ou le l'attitude d'un tel: «Ah, bah, tiens sur un dossier, bah, il a fait une boulette». Enfin, tu vois, des choses comme ça et heu, je me suis rendue compte qu'en fait ça ça entretient moi le, hem, le l ouais l'e l'espèce d'animosité que je peux avoir, heu, envers la direction ou envers certains de mes collègues qui abusent de moi justement et bah, j'ai pas de moments où, hem, où je peux me calmer en fait.
Mmh. D'accord, ouais. Oui. Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est délicat, hein, puisqu'en l'occurrence, c'est vrai que c'est ton lieu de travail donc, heu, si si même pendant les temps de pause, en fait, tu tu es replongée quelque part dans cette, heu, cette ambiance un petit peu toxique, quand même, ça doit pas être évident. Alors, peut-être à ce moment-là, heu, je sais pas si tu y as déjà pensé, mais vraiment, heu, essayer de te rapprocher le plus possible des collègues avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu arrives quand même un minimum à partager, hein. Je sais que ça doit pas être, heu, simple, qu'il y a pas forcément une personne comme ça qui soit parfaite, heu, dans ton entourage. Mais, en fait, l'idée, ça va être de, bah, d'essayer de passer le plus de temps possible avec des personnes, heu, ressources, si tu veux, c'est-à-dire des gens qui ne drainent pas, un petit peu, ton énergie et puis, qui te permettent de te sentir un minimum en confiance et à côté de ça, je sais pas si tu as la possibilité de le faire, mais dans les temps que tu as pour toi à côté du travail, donc ça peut être les week-ends ou ou quand tu rentres, essayer de peut-être, heu, te déconnecter par des activités. Alors, je te dis pas forcément la méditation, ça peut être les sorties en extérieur, les randonnées, peut-être du sport aussi, heu, quelque chose qui te permette de, hem, de rompre un petit peu avec, heu, ces pensées qui, j'imagine, heu, bah, doivent pas te lâcher quand tu sors du travail non plus, quoi.
Mais Mmh. Ouais, bah c'est ça, c'est ça. Mais, hem, c'est vrai que ton idée est vraiment, heu, très très pertinente, parce que c'est vrai qu'étant, on va dire, heu, sous pression tout au long de la journée, bah, je rentre, heu, à la maison, heu, je redéballe encore <chuckles> ce qui s'est passé, ce qu'un tel il a dit, tout ça, heu, ou hem, ça et en fait je me couche, je je me couche, en fait et et dans la et très, très souvent la nuit, en fait, je rêve de ce qui s'est passé. Donc je suis tendue et hem, tu as pe te hem, ton idée de de, par exemple, de faire du sport, par exemple, heu heu, ça va certainement m'aider à évacuer, heu, toute, heu, toute cette, heu, rage, heu, sous cette injustice que que je cumule. Heu, et puis, en plus, ce sera bénéfique aussi pour mon corps, <chuckles> pour ma santé.
Mmh. Mais c'est normal, mmh. Mmh mh. Ouais. Oui, normalement, mais après, voilà, il faut pas, heu, que ce soit non plus, hem, un un pansement ou quelque chose qui masque, heu, cette situation, qui semble véritablement injuste, hein, de ce que tu décris. C'est quand même un bah, un cadre de travail qui est vraiment pas idéal et et donc dans l'idéal, faudrait peut-être que tu tu puisses quand même, heu, trouver un espace mais alors, ça c'est vrai que ça dépend pas uniquement de toi, hein. Ça dépend aussi, quelque part, des personnes qu'il y a autour, de la direction, mais voilà, si tu arrives à formuler un petit peu, heu, cette situation d'injustice au travail, heu, tout en essayant de rester peut-être le plus neutre et et impartiale possible, hein, et de pas, heu, de pas forcément, tu vois, parler, heu, sous le coup de l'émotion, mais d'arriver à en parler quand même, hein. Ça peut être, heu, assez important si tu sens que, bah, le cadre s'y prête et que que tu te sens suffisamment en confiance pour que ça ne se retourne pas, hein, malheureusement contre toi, non plus, quoi.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est qu'aussi, il faut je me protège. En tout cas, heu, merci, heu, énormément pour, heu, ton écoute et et ton soutien et heu, je vais pouvoir, heu, heu, réfléchir à ce qui va pouvoir, heu, m'aider à avancer.
Mmh. Il y a pas de souci, hein, si tu as besoin d'autres conseils, surtout n'hésite pas et et encore une fois, c'est une période qui peut être un petit peu compliquée. Heu, je l'entends complètement et et je suis sûre que tu as la ressource, heu, bah, d'affronter ça et que ça s'améliorera, heu, dans un futur proche.